Exatamente. Eh, eu também diria, uma pessoa que realmente tem interesse no seu melhor, sabe. No
Ah. É, e exato.
Ou seja, pra mi exato. Exatamente, que realmente fica feliz por você, né. Eh, isso eu acho que é são, assim, as coisas principais de uma amizade realmente verdadeira, sabe, uma pessoa que, assim, também, acho que é muito importante numa amizade
Que pensa em você, né, e Exatamente. Concordo. Hã.
que as pessoas, eh, honestamente sejam tipo, às vezes até não s não não é que, eh, às vezes as pessoas, eh, realmente saiam do do conforto ou do caminho ali delas, né, para não. Para, por exemplo, te ajudarem ou para te apoiarem, ou seja, não apoiar ou ajudar só quando é conveniente, mesmo, assim, em situações, por exemplo, em que você precisa, né, eh, em que talvez seja mais inconveniente pra você você mesmo assim vai e faz, porque você se importa com a pessoa e quer que a pessoa esteja bem.
Transparentes? Ai, o a mente aberta OK. Sim, sim. Sim, sim. É aquela pessoa você coloca no pri em 1º lugar, numa situação dessa, você quer dizer.
Às vezes, exato. Obviamente não sempre, né, óbvio, eu acho que, tipo sim. Mas eu acho que é importante ter essa coisa de, eh, assim, ou seja, pra mim uma amizade verdadeira é uma pessoa que às vezes põe o outro em 1º lugar, né. É.
Não tem como sempre. É. Que consegue com se comprometer, né, a favor do bem-estar do seu amigo.
Exato, exato. Exatamente. Eu acho que isso pra mim é uma das coisas, talvez, até mais importantes, assim, né. Porque eu acho que que eu acho que é aí que você realmente consegue ver, tipo, que isso realmente é uma amizade verdadeira, porque a pessoa pode assim, verdadeira, eu quero dizer exato. Porque uma pessoa pode sempre ser honesta e pode sempre ser, eh, leal e tal e, obviamente isso também é uma amizade verdadeira, né. Mas aquela amizade, assim, que seja realmente, assim, sabe.
É, eu di eu concordo. Exato. Ela se importa, de fato, com você. Aham. Sim. Sim. É é aquela questão. Eu diria que tudo que você tá falando pra mim, ah, essa confiança, né, o que eu estava falando antes, a lealdade, ela abrange isso. Na minha cabeça, pelo menos, porque pra pessoa ser leal, ela de certa forma vai ser ela vai ter essa, eh, essa atitude, né. É uma pessoa que quando ser leal a alguém não é só a questão de tipo: "Eu, eh, tenho promessas com essa pessoa e eu vou cumprir essas promessas", mas, eh, eu quero, obviamente dizer no sentido que
Isso. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Mas é que eu, às vezes, nem nem nem tô falando de promessas e compromissos, necessariamente.
Não eu sei que você não tá. Eu tô falando porque eu tô definindo o que eu tinha dito antes de confiança não é só, eh, baseado nisso, mas justamente também abrange essa essa como fala, a sua opinião que você tá falando aí, basicamente.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. E você acha que, por exemplo, as amizades verdadeiras, né, você acha que é um você acha que é uma coisa que pode mudar com o tempo ou você acha que elas sempre permanecem iguais?
Aham.